OK. D'accord. Effectivement donc là, en fait, c'est enfin avec la robe de viande de Lady Gaga c'est vraiment, heu, là là on en enfin, un exemple en fait de, il fallait laisser parler la l'œuvre pour comprendre des choses, mais au final qui sont peut-être pas réelles parce que du coup, toi du coup, tu as pu penser ça. Comme quoi c'était, heu heu, pour la cause des véganistes, heu, je sais même pas si ça se dit, mais, heu, tu as compris et heu, <chuckles> mais alors que de base c'était vraiment contre l'armée quoi. Et alors est-ce qu'elle a expliqué, heu, comment ça contre l'armée? C'est-à-dire, heu, est-ce qu'il y a des raisons un petit peu plus poussées, heu, est-ce qu'il y a eu des arguments?
Mmh mh. <chuckles> Oui. Oui, c'est ça, parce que en fait, heu, c'était surtout, hem, à l'époque, heu, pour les gays qui étaient dans l'armée et qui étaient utilisés un peu, tu sais, comme chair ouin à chair à canon pardon, heu, vu qu'ils étaient envoyés au front et cetera. Du coup, c'était ça qu'elle avait voulu, heu heu, envoyer comme message en, elle aussi, se représentant tu vois, heu, comme un morceau de viande qui était envoyé pour appâter les autres, mais c'est vrai que
Attends. Ouais, je crois que j'ai pas compris le mot. Les gars, ou les gays?
Non, les gays, pardon.
Ah OK. Oui donc, ouais, les homosexuels. D'accord. Je ça je me suis dit waouh, OK. J'avais pas compris. D'accord, heu, OK. Ah je savais pas en fait, waouh, je savais pas que du coup elle en chair à canon. D'accord. <chuckles>
Oui, non. Pardon, oui. <chuckles> Mmh mh. Oui Ouais, c'est c'est c'est pour ça en vrai, heu, quand je dis que moi je crois en la mort de l'auteur, je pense que tu vois par exemple, quand je suis dans un musée, je vais quand même lire le cartel et je pense que c'est important, quand même, d'avoir au moins genre 1 ou 2 phrases qui est liée à l'œuvre, parce qu'effectivement, parfois tu peux partir dans des contre-sens comme, heu, hem, et c'est c'est pas que ouais.
Ouais. Ah, c'est ça, exactement. Si tu as pas de contexte, ou que tu as pas vraiment, en fait, heu, l'explication de ce que voulait dire l'auteur, bah, c'est vrai que c'est, heu, un peu compliqué vraiment de comprendre réellement l'œuvre. Donc, ouais, en fait il faut savoir faire un peu des 2 finalement, si je t'écoute, et que je comprends bien ce que tu me dis? Il faut savoir un petit peu donner d'explication, pour envoyer en gros le le spectateur vers la bonne piste, mais ensuite laisser l'œuvre se parler à chacun, pour essayer que chacun puisse avoir sa propre définition de ce qu'est l'œuvre.
<chuckles>